È molto innocente, ehm, e funziona di per sé. L'unico lato negativo <chuckles> si può definire tale è che, ehm, c'è sempre il rischio, dipende dalla canzone ovviamente, che magari dal nulla questa canzone spuntino, magari alla radio o cose così, o a una festa. E lì è un e mi è capitato infatti che ripartisse quella determinata canzone e e ho dovuto tipo chiedere di fermarla, avevo perchè se no era cioè non era il momento di riviverlo, no. Perché alla fine, a un certo punto diventa un automatismo veramente 1 a 1, cioè senti la canzone e ti ritorna proprio la nostalgia, quindi il dolore e tutto quanto. Quindi è un bel mo eh, <exhales> quindi c'è sempre d esatto, c c'è il rischio dietro a questa cosa, però l'impor di solito scelgo sempre canzoni di per sé tristi, quindi per fortuna non non li sento mai in momenti, ehm
Mh-mh. Mh. Questo sì, è è un rischio da prenderti. Mh. Questo è inevitabile. Fa parte dell'altra faccia della medaglia, mettiamola così. Diciamo sia più è un po' più difficile che passino in loop alla radio ecco, mettiamola così.
Esatto, esatto. Se mettessi una canzone pop sarei anche un po' strano a 'sto punto.
<chuckles> Sarebbe un'associazione un po' anomala, mettiamola così, eppure avrebbe comunque il suo senso, proprio perché, ehm, ognuno ha il proprio modo di vivere le emozioni e anche la nostalgia, no. Quindi di farsi cavalcare un po' da quelle che sono tutti gli i meccanismi emotivi, ognuno lo fa a proprio modo. Però sicuramente il fatto di associarlo ad una canzone e poi è inevitabile che nel momento in cui l'ascolti, magari anche a distanza di anni, momenti in cui inevitabilmente non avevi quel pensiero fisso, ti va ad evocare un po' un po' il dolore e un po' lo va anche a riaprire, no. Come se fosse un piccolo trauma che si riapre, rientra e succede, ci ci può stare.
Esa Ah beh. Cer Mh. Eh un po' sì. Un po' sì. Eh sì, riapri la cicatrice un po' però, uhm, sì cioè, inizialmente c'è il dolore, poi ti viene sempre in mente poi le cose carine, quindi passa abbastanza in fretta, ve poi il primo colpo è un po' un po' duro diciamo, ogni volta.